そうなん、それはあの、若い頃というか、ま、小さな頃からそんな感じですか？
うん。 うーん、た物心ついた時からそんな感じでしたね、もう。うーん。
うんうんうんうん。 学校で何かあの、緊張するような場面があったりすると、ま、ちょっとおトイレに行かなければいけなくなるみたいな。
ああ。 そうですね。 あ、ありますあります。はい。うん。なので、うん、なかなかちょっと、うん、良い言い方すればちょっとデリケートなんですけれども、もう、ちょっと繊細な感じが自分でもするんですけども。
う、うん、うん。そうなんですね。 うーん。 はい。
うん、なかなかね、それが、うん、どうやったら解消されるかな、け軽減されるかなっていうのがあるんですね。
うん。 うん。え、先ほどあの精神的なストレスっていう風にあの、仰ってましたが、なんか、最近なんかストレスを抱えていらっしゃるなって感じることってありましたか？
はい。 うん、ありますね。特に職場で人間関係とか。
うん、うん。 ああ、そうなんですか。
うん、そうですね。ま、職場が主かもしれないですよね。うん。
ん、ん。 うん、その具体的にお伺いしてもいいですか？もし差し支えのうん、なければ、うん。
あ、いいですよ。 あ、いいえ、はい。あの、まあ、同僚と一緒に仕事はしてるんですけれども、うん、その一人のね、あの同僚の方は、ちょっと私とあんまり気が合わないのかどうかわからないんすけども、あんまり挨拶もしないで2日間同じ、ま、業務で同じ仕事をするんですけれども。うん、全くコミュニケーションがないんですね。
はい。 うん。 はい。 うん。 はい。